Bah, parce que les touristes, en gros, faisaient n'importe quoi. Donc, heu
Ah ouais, bah, j'imagine et il y avait
ça laissait les ordures, heu voilà.
Oh OK. Et il y avait pas il y a pas des barrières au niveau des criques, heu, tu sais, pour pas trop, hem, s'approcher?
Alors maintenant oui. Dire que enfin maintenant c'est littéralement interdit, heu, enfin il y a marqué, heu: «Interdit entre telle période et telle période», tu vois?
Ouais, parce que ouais. D'accord, ah bah, c'est très bien. Parce que, tu sais, il y en a, heu, ils passent les barrières, en fait, ils se font des selfies
Donc heu Oui, super. <laughs>
moi, je comprends pas le truc. Bah, i i il y en a qui ont perdu la vie comme ça.
Non mais Heu, c'est-à-dire? Pas parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la crique peut-être aussi?
Non, heu, je sais pas, en fait, heu, il y a ils voulaient se faire, un un selfie, tu sais. Ces 2 parents, ils ont laissé leur enfant orphelin, d'ailleurs. Heu, ils ont passé la barrière et heu, en fait, ils sont tombés.
Ouais. Ah!
Voilà, tout simplement.
Eh beh. Donc alors oui, non, moi, je parle pas quand je parle de crique, c'est qu'au niveau de la mer, en fait. Donc, heu, <chuckles> ils tombent, enfin ils tombent par terre quoi, littéralement. C'est ils tombent de leur hauteur donc, heu
Mmh. OK, OK, OK. OK, OK. Bon ça va. <laughs>
Et mais même, en fait, c'est que OK, ils ont bloqué, mais tu sais, ils ont bloqué pour tout le monde, ils font pas de différence entre si tu es un touriste ou si tu es un un loc attends, bon, après je dis ça, enfin, les contrôles de police, heu, les contrôles de police, si tu montres ta carte d'identité, qu'il y a marqué ton adresse dessus, ils voient pertinemment que tu es d'ici
Si tu as un local. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait le tr le ouais. Ouais.
ils vont rien te dire, tu vois?